Olha, eu tô com muita dificuldade em, eh estabelecer quem faz o quê dentro de casa, e preciso muito da sua ajuda, será que você pode me ajudar?
Sim. Claro, me ajude a te ajudar, me diga me diga, por favor, me diga se qual o tamanho do grupo que vive com você, da sua família?
<chuckles> ajudo, vou te contar tudo <laughs> Olha, somos aqui eh sou eu, o meu marido e o meu filho, e ele tá com 10 anos, vai fazer 11 no ano que vem. Então mas daqui a pouquinho, na verdade. Eh, então assim, eh eu acho que já tenho, na verdade, uma tendência a fazer muitas das coisas, né, eh, acho que uma tendência na natural.
Sim Sim. Aham certo. Natural, natural do do sexo feminino, né.
Sim, de falar: “Eu consigo fazer isso e eu tomo conta da roupa e da louça” e, enfim, e vou também é, e vou passar o o aspirador na casa porque acho que tem uma coisa também assim, de que eu gosto de certas coisas de um certo jeito, né. Então, é, mas isso está me trazendo muito estresse, porque eu não consigo dar conta de tudo e ainda trabalhar, então eh, eu eu preciso de uma ajuda para tentar organizar, estruturar melhor e fazer com que as pessoas dentro de casa também façam algumas tarefas, né.
uhum Da comida, de todas as tarefas, né. Sim. faz sentido. Certo. Uhum. Se sintam úteis, né, como eles devem ser. Hã, eh tem alguma tem alguma tarefa que você acha que você que é impossível você delegar pra outra pessoa?
Uhum. sim. <chuckles> Olha, é, e, assim, também falando assim parece que eles não fazem nada, né, que é uma injustiça, né. <chuckles> É
Sim, <chuckles> mas às vezes, aos nossos olhos, é nada, né.
Eh, é, <chuckles> é que assim, olha, tem muitas coisas que, eh, tá será que no final vou me arrepender de ter f dito que eles não fazem nada? N porque, olha, eles levam o lixo pra fora, que já é uma grande coisa, porque são 3 lixos, né, que a gente faz aqui, que a gente recicla, ainda tem o lixo preto, ainda tem o lixo orgânico, enfim.
<laughs> Sim. Sim. Mas você precisa pedir pra eles levarem ou eles levam espontanea
Não, não, isso isso já se faz, já tá esta isso tá estabelecido. Aí tem algumas tarefas de jardinagem, assim, né: cuidar de planta, flor, eh, u u umas uns temperinhos que a gente tem ali na na varanda, que também que já é tudo coisa de coisa do marido.
Certo. Sim. Uhum. Sim.
Eh, e aí assim, o quarto do meu filho, é ele que toma conta das coisas dele, mas, eh, mas ainda assim me parece que eu fico, sabe, sempre assim atarantada, correndo e falando, eh: "Precisa fazer o lanche da escola, precisa pôr a roupa pra lavar, precisa guardar a roupa", eh, parece que, né
Sim. Certo, é uma uma organda organização de tarefas faladas, né. A gente gostaria que não fosse assim, né.
É, exato. É, porque porque assim, tudo bem também falar, mas é que existem v momentos em que a gente se estressa, porque, assim, se você vê que a roupa por exemplo, eu gosto de fazer a roupa, né. Você perguntou se eu tinha dificuldade em delegar, né, eu gosto de fazer a roupa, porque pra não ter <chuckles> coisa que mancha, <chuckles> eh
Sim. Uhum. <chuckles> Ou não ter um trabalho dobrado depois.
É, isso, depois t vai pegar, tem meia misturado com pano de chão, com pano de louça, e e enfim, mas acho que até isso a gente pode pode ensinar, né.
Sim. Certo. Olha, sem dúvida, sem dúvida.
É, ai, ai, ai, eu tô achando que eu que tô precisando ser ensinada aqui. <laughs>
É, veja que quando eu delego tarefas para os outros, eu também tõ dizendo para o outro que eu confio nele.
Uhum. Uhum. É verdade. é.
Né, quando eu não delego eu estou dizendo assim: “Eu não confio em você.” por isso eu perguntei para você, eh, qual era a tarefa que você não delegaria de forma nenhuma, ent você me disse que era a roupa né
Uhum Ai verdade Uhum. uhum. ai, ai, ai. É, é. Mas e mas é isso isso que você acabou de me dizer sabe, eu eu confio que eles conseguem, não é tão misterioso assim, né, você pode fazer separação das roupas
si mas como você se sente, mas como você se sente quando eles não conseguem fazer do jeito que você imagina que deva ser feito?
Uhum. Então, eu acho que o que acontece, eu f engraçado quando falando a gente já percebe qual é o grande erro, né.
começa a refletir, né
É, a gente começa e aí eu falei assim: “Ah eu gosto que as coisas sejam feitas do meu jeito”, por que que eu não posso relaxar né, e e e e às ve
E gostar do jeito do outro.
É, pois é, porque por exemplo, eh, isso que a gente falou da roupa, é uma coisa que me aliviaria muito não ter que ficar dobrando roupa depois que a roupa ficar ou ou mesmo pôr a roupa para se bem que são coisas muito mecânicas, né. Você sabe que eu falando agora eu estou pensando: “Nossa é tão pequeno, <laughs> isso não é tão“ <laughs>
Na Sim. <laughs> é tão pouco, mas é se é algo que lhe incomoda ele não é tão pequeno assim, né, então é algo que eu preciso olhar, eh eh, por ser pequeno talvez seja mais fácil de resolver, não é? voltando a falar na questão da roupa, e se você fizesse, ah, uma uma escala de tarefas aonde uma vez por semana outra pessoa fizesse as roupas?
É, é É. Sim, sim, é. Hum Uhum. É, isso isso pode funcionar, porque principalmente tem alguns dias que eu trabalho um pouco mais e eu não não posso fazer e então esse seria um bom dia para para delegar.
Sim. É, porque assim você está dizendo para o outro: “Olha eu eu deixo você tomar conta num dia, no outro dia eu cuido dos do meu jeito,” né
Uhum Sim, sim, sim. é uma boa ideia né.
Eh eh eh, pode pode, eh, resolver para você, né, qual outra situação que você se sente, eh, s que você sente essa dificuldade ou uma preocupação em em delegar uma tarefa?
É uma Uhum, sim Eu acho que é um momento de manhã quando está todo mundo se arrumando para sair, para trabalhar, para ir para escola, é tudo o mesmo horário, né. E aí, por eu achar que eu sou a pessoa que consigo fazer tudo mais rápido e ao mesmo tempo, eu vou, faço tudo né, então café da manhã, eu me preparo e eu preparo o o o lanche do meu filho, a o almoço do meu filho, <laughs> se possív
Sim. Sim. Você acorda antes de todos?
Não, aí é que está, eu eu eu acor acordo todo mundo no mesmo horário.
Hum, sim. Ah não, ok. Veja que isso já m mostra, hã, uma uma igualdade, né.
É, e e É, mas eu, às vezes, penso se eu não deveria acordar um pouco antes, né. Mas aí talvez eu me sentisse ainda mais sobrecarregada, né?
É, também me parece que esse não seja um bom caminho.
É. Não, então vamos eliminar essa possibilidade. Que eu nem quero. É, é. Como que eu poderia fazer, assim, por exemplo, com relação a essa coisa do do lanche, né. Eu acho que, talvez, eu devesse, eh, incumbir o meu próprio filho de fazer a coisa dele, né, fazer a comida dele, quer dizer
<laughs> Não, de acordar mais cedo, não.
e come cozinhar, ele ainda não cozinha, isso eu ainda tenho que fazer.
É, pu hã. Sim, mas pequenos lanches uma criança já é capaz de fazer, né. Eh, colocar a fruta, colocar um um um snack na na lancheira, separar a água ou o suco que ele leve, né. E, mesmo que ele não f faça isso todos os dias, você pode delegar alguns dias: "Segunda, quarta e sexta, você vai fazer isso. Terça e quinta, eu faço.". Né, ou
Sim, com certeza. Uhum. É. Hum. É. É uma boa ideia, uma boa ideia. Mas você sabe que ele fica muito atrapalhado de manhã, eh, porque, sei lá, está muito sonolento. É uma pessoa que demora pra acordar, e aí também por isso eu fico com isso. Mas ele pode fazer de véspera, não é?
<chuckles> Sim. Pode, a fruta ou o snack, pode ficar dentro da lancheira e outra, ele, eh, essa es esse seu relato seu mostra, uma ansiedade em r relação a resolver a questão do lanche do filho. Se ele tá sonolento ou não tá sonolento, ele vai ter o tempo dele pra fazer.
É. Uhum. É, isso é verdade. É, uhum. E aí, faça no tempo que conseguir, vi É.
Ok, não tem problema, né. É. Qual é a tua expectativa? Que expectativa você vai criar para o teu filho? Ah, então ent na segunda-feira ele vai fazer o lanche, na terça não, na quarta ele faz, na quinta não. E aí, você vai ver o quanto ele vai melhorando, né.
Uhum. Uhum. Aham. É, e, de repente, nem vai precisar, porque vai ficar uma coisa automática, né. Porque aí, ele pode escolher o que que ele quer levar também, né? É.
Claro, claro. Ele vai valorizar também a a escolha do próprio lanche, as próprias escolhas, né. E isso é com tudo. Quanto à roupa que vai vestir, se ele não usa uniforme Ele usa uniforme pra escola?
Uhum. Hum. Não, não precisa, é.
Não? É, então, aí qual é a roupa que vai vestir? É ele que escolhe?
Sim, tem que tem que pegar, poderia já ter já de véspera, né, porque isso ele já faz, isso. É, isso ele já faz por si só, né.
Claro, deixa separado Aham. E outras pequenas tarefas, nem que por exemplo: "Ah, vou lavar essa louça ou vou guardar a louça". Eh, "Ah, não guardou no lugar certo", não tem problema, depois você ajusta isso, né. <laughs> Tem, mas você está quando você delega um um trabalho, você está delegando a confiança, né?
Uhum. Sim, sim. Vamo É, mas co como fazer quando tem algumas coisas que não são feitas, né, porque eu acho que é isso muito que acontece, "Ah, não não lavou a louça, então eu vou lavar. Ah, não fizeram não sei o que, então eu que vou fazer", que aí eu acabo acabo indo fazer, né.
Olha É, eu eu vejo que a gente não pode criar uma guerra dentro de casa, por a por causa de uma louça não lavada, né.
Ai não, por favor. É, verdade, total.
Não. O que que vale a pena? Eu vou brigar com meu filho? É isso que eu quero?
Hum. Não, não, não.
Não, né. Então eu tento uma, duas e quem tem filho sabe que tenta mais de mil vezes, né.
<chuckles> Pois é, haja paciência. <chuckles>
Por Muita paciência, muita tolerância, mas não criar um ambiente hostil, né, a hostilidade não é um bom lugar pra se estar.
Uhum. É. Não tem não produz bons efeitos, né. Eh, mas só rapidamente, então você acha que eu deveria fazer uma espécie de tabela, alguma coisa assim? Eu tenho um quadro aqui que eu poderia escrever essas tarefas, né.
Seria muito interessante, inclusive que fosse mudando essas tarefas durante a semana. Numa semana, um lava louça, outro lava a roupa, na semana seguinte inverte um pouco, né. E e se tiver cansado no meio do processo, tá tudo bem, né, deixa que a mãe faz, a mãe não cansa, né, dizem. <laughs>
Uhum. É. Uhum, sim, é. É. É, <laughs> cansa sim, mas a gente se recupera, né, a gente sempre volta.
É verdade, é verdade. É o papel da mãe, né.
Olha, eu gostei muito, é sempre muito útil a gente falar sobre essas nossas questões, que assim a gente vai se resolvendo. Muito obrigada, viu.
Eu que agradeço.